Mieten, okay.
Und und verschiedene Modelle mieten. Weil, äh, das ist erst mal eine Riesenentscheidung, ob du ein Kajak möchtest, äh, wo man in dem Cockpit drinsitzt oder ob du einen willst, auf dem du obendrauf sitzt und die sind sehr verschieden zu handhaben. Die haben beide ihre Vor und Nachteile.
Okay. Ah. Mhm.
Und für jemanden, der grad erst anfängt und noch nicht so richtig weiß: Was will er eigentlich von diesem Sport, dann ist es das Beste, einfach verschiedene Sachen auszuprobieren.
Okay. Also, ein Kajak ist nicht ein Kajak <laughs> quasi, weißt du so? <laughs>
Ne, oh Gott, auf alle Fälle nicht, nein. Du, das das gibt ja ganz, ganz schnelle Kajaks, ja. Also, die die sind dann auch richtig lang, ja. Also, stell dir mal so vor, Eskimo-Kajak, ja. Also schmal und du sitzt drin und und dann gibt's da noch so 'n Gummiverschluss, wo du richtig eingeschlossen bist. Äh, das gruselt mich sofort. Ich mag so was nicht. <laughs> Aber, wenn du so 'n Kajak hast, dann kannst du Tagestouren machen, weil das total effizient sich paddelt, ja.
Ah, okay, ja, genau. Mhm. Genau, genau. Verstehe.
Dann musst du aber zum Beispiel wissen, äh, wie man eine Eskimo-Rolle macht. Das heißt also, du du musst wissen, wenn du jetzt umkippst mit dem Ding und und steckst da drin in in in diesem Ding mit dem mit dem Gummiverschluss, du musst wissen, wie du mit einem gekonnten Paddelschlag dich selber wieder, äh, hoch ähm, machst, ja?
Mhm. Ah, wieder an die Oberfläche, damit er rum, o endest
Ja, genau. Das kann ich zum Beispiel nicht. Aber das das ist auch gar nicht meine Art Paddeln. Ich ich habe da keinen keinen unbedingten Drang, jetzt große Touren zu machen. Ich mag lieber ein Kajak äh, also, wenn ich jetzt im Sommer auf irgend 'nem See bin, ich mag ein Kajak, wo ich mal, äh, ganz schnell runterspringen kann, ins Wasser, und wo ich dann wieder r leicht reinkomme in das Ding. Also, das ist zum Beispiel so 'n Plastik ähm, Kajak, auf dem man oben drauf sitzt und nicht innen drin, ja?
Ja. Mhm. Mhm. Mhm. Ja, ich glaube, du hast eben grade <chuckles> meine nächste Frage schon beantwortet. Ich wollte wissen, äh, i wie lange m also ist ist denn so 'n Kajak überhaupt bequem und wie lange kann man da auch drin sitzen, ohne, dass ihm jetzt etwas einschläft? So, du hast ja schon gesagt, da springt man einfach ins Wasser und da kühlt man sich ab und dann hat man 'n bisschen körperliche Bewegung, damit man dann wieder, äh, sich rein setzen kann und dann weiter paddeln kann.
Ja, ja.

Ja, und das kommt eben auch ganz und gar auf den Kajak drauf an. Also, diese Touring-Kajaks, die sind natürlich gemütlicher, ähm, aber du kannst auch so 'n ähm, so einen, wo man drauf sitzt, da kannst du auch dann größere Sitze dir dran machen mit mit, äh, Rückenlehnen oder ähm, ja.
Mhm. Ach, das kann man schon individuell anpassen dann.
Ja, ja. Also, die die meisten Kajaks, die die die kommen so mit so 'ner Standardausrüstung und dann kannst du immer dann ähm, also, <chuckles> der Kajak, den ich mir grad gekauft habe, der kam mit einem Standardsitz und da hatte ich vorher schon die, äh die Bewertungen gelesen im Internet und alle Leute haben gesagt: „Schmeiß das Ding sofort in Müll <snorts> und kauf das kauf dir den dickeren, sonst, äh sonst leidest du.“ Und oh ja, natürlich, ja. <laughs> Ich habe meinen nicht in Müll geschmissen, habe 'n kostenlos auf Craigslist, äh, weggegeben. Aber ja, das das ist wichtig, weil also, so <sighs> dass du halt, äh, ja im Allgemeinen, ja, gemütlicher unterwegs bist, ist mir wichtig, weil ich will ja kein Rennen gewinnen. Ich will Spaß haben.
Mhm. Mhm. Hast du das dann auch gemacht? <snorts> Natürlich. <chuckles> Ah, super. Genau. Und das macht ja auch einen Riesenunterschied, wenn du dann auch gemütlich unterwegs bist, dann damit du's auch genießen kannst. Also, wenn du da jetzt auch, äh, <snorts> 'ne ganze Weile dann sitzt und es wird dann auch schmerzhaft, das nimmt dir dann auch so die Freude vom Paddeln und auch so, ähm, den den Fokus von der von der Umgebung dann ja dann auch weg. Also, wenn du da wirklich nicht, ähm, bequem unterwegs bist. Aber das ist lieb, dass du das auch weggegeben hast. Also, wahrscheinlich dann auch an einen Anfänger, der der dann
Ja. Mhm, genau, genau. <giggles> Keine Ahnung. Oder jemand, der der besseres Sitzfleisch hat als ich, keine Ahnung. <chuckles>
<laughs> Und
Aber für mich ist das zum Beispiel wichtig, dass ich leicht aus dem Boot rein und raussteigen kann, weil ich ja, ich kriege Rückenschmerzen. Ich kann nicht lange sitzen, ob das im Kajak ist oder im Auto oder überhaupt irgendwo und ich will, dass ich an an irgend 'n Ufer paddeln kann und und rausklettern und rumlaufen oder mal schwimmen gehen oder so. Das ist mir wichtig und das ist zum Beispiel in so 'nem Eskimo-Kajak 'n bisschen schwieriger, dann rein und rauszukommen aus so 'nem Ding.
Mhm. Ja, genau. Mhm. Genau. Ja, ganz genau und gibt es denn jetzt auch bestimmte Jahreszeiten, wo du dann sagen könntest, ähm, das wäre eig optimal für für für 'ne Kajaktour?
Na ja, Sommer natürlich, also, wenn's warm ist. Wobei also, manche Leute, die paddeln auch im Winter.
Oder spielt die Jahreszeit eher keine Rolle? Mhm.
Äh, Eskimo zum Beispiel. <snorts> Also, du kannst mit mit mit der richtigen
<chuckles> Es wird 'ne ganze Rolle nach denen benannt. <chuckles>